Ano siya talaga, ah, tog siguro kung sat ano sa totoo, ah, takot talaga ang una kong naramdaman. Oo. Takot takot talaga 'yong una kong naramdaman, kasi parang iniisip ko, ah, bilang alam mo 'yon, parang first time naging nanay, paano ko siya mapapalaki ng maayos, unang-una paano ko parang paano ko siya aalagaan, paano ko siya alam mo 'yon, 'yong siguro lahat na ng paano na itanong ko sa sarili ko simula ng lumabas siya, na totoo lang. Talagang paano ko ba siya mapapalaki, paano ba gagawin ko, gano'n. Takot talaga nung una, pero no'ng parang ano, parang no'ng sumunod na araw.
Ayun, yun normal naman yun, oo. Mm. Oo. Oo, oo. Mm.
Nagkaro'n dun ako nagkaroon ng parang realization na wala siyang ibang aasahan kundi ako lang gano'n. So parang dun ako nagkaroon ng tapang na yun, yung parang humarap sa parang realidad ng buhay na nanay na ako. Ah, meron na akong, oo, totoo yung parang, totoo yan, yung parang hindi mo pa nare-realize kung anong meron ka gano'n, parang tulog ko muna 'to gano'n, para kapag gising ko, ah, paggising ko buntis ka pa rin gano'n, ay hindi, eh, di parang ano no'ng sumunod na araw parang ay ito na siya totoo pala talaga nanganak na ako andito na yung bata, andito na siya, yun. Parang, ah, dun na ako nagkaroon ng realization na, "ah, okey talagang eto na 'to, responsibilidad ko na 'to, eto na, totoo na siya hindi na siya biro," ta's yun nag-start na ko na parang ano paano bang step, ano bang gagawin ko, paano ba nagpapaligo ng bata, lahat, kaya nga sabi ko kanina lahat ng pa'no natanong ko na sarili ko as first time parent mahirap talaga. Pero alam mo yun. Mm.
Oo. Ng yes. Mm. Mm, talagang akala mo panaginip pa, eh, 'no. Oo may gano'ng moment, eh, mm. Oo. Ah, totoo yun, yes. <laughs> Mm. Totoo yun. Eto na nandito na ko sa moment, nandiyan ka na sa moment, 'no, mm. Mm. <chuckles> Yes, pero mm, pero yung pa'no mo na yan matik naman na lahat 'yan ay natutunan mo na dahil siyempre sa pagdating din ng panahon 'di ba?